อืม แล้วอย่างงี้อยากจะลองสะ อ่า ถามเกี่ยวกับ อ่า อย่างแอปพลิเคชันตัวอื่น ๆ เลยเนาะ ที่แบบว่าอาจจะเข้าถึงได้ง่ายอะครับ อย่างเช่น อ่า เป็น TikTok อย่างเงี้ย ทางคุณแม่เราได้มีแบบ อา เล่นแอปพลิเคชันตัวนี้บ้างไหมครับ?
ค่ะ อืม แม่ยังไม่ไป TikTok นะคะ มีความรู้สึกว่า มี คะ คือมีความรู้สึกว่าถ้าคุณแม่เนี่ยจะไป จะไปแพลตฟอร์มใดเนี่ย แพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ย มันจะเริ่มมาจากเพื่อนเขาใช้ ใช่ไหมคะ เออ เพราะฉะนั้นเนี่ย คือตามความเข้าใจคิดว่า ในกลุ่มเพื่อนเขาอะ ยังไม่ได้แบบเหมือนกับใช้ TikTok ยังไม่ได้ ไม่ ยัง TikTok เนี่ย ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่ม กลุ่มของคุณแม่ดิฉัน <laughs> TikTok ยังทำตลาด ของคุณแม่ดิฉันค่ะ คุณแม่ดิฉันก็โลดแล่นอยู่บนเฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยค่ะตอนเนี้ย <chuckles>
อา อยากให้ไปใช่ไหม? อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ อืม อะฮะ <chuckles> โอเค ใช้คำว่า เป็นกลุ่มของคุณแม่ดีกว่า <chuckles> อา เพราะจริง ๆ ถ้าเหมือนเราเล่นกับเพื่อนอะเนาะ อยู่แบบ อ่า เป็นคอมมิวนิตีเดียวกันน่ะ คือจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปไหนอะ มันก็ทำให้เขารู้สึกว่า เออ เขา เขามีสังคมของเขานะ แค่นั้นก็ ก็น่าจะพอแล้วเนาะ อืม แล้ว อย่างเงี้ย อยากจะถามอีกแอปพลิเคชันที่สำคัญเลยอะครับ ก็คือ อา เดี๋ยวเนี้ยก็ต้องบอกเนาะว่า เรื่องของการเงินธนาคารน่ะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ อ่า ไปทำ อ่า ธุรกรรมที่สาขาแล้ว ทีเนี้ยพอเปลี่ยนมาเป็นระบบแบบคุณแม่ใช้สมาร์ตโฟนได้แล้ว อย่างเงี้ย ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันธนาคารนี่เป็นยังไงบ้างครับ?
อืม ใช่ มัน อืม ใช่ เขามีสังคมอยู่ในที่นั้นน่ะ เออ ใช่ ใช่แล้วค่ะ อืม อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ เออ